Как ты создаешь место для работы дома?
А, ну, вообще, у меня сейчас, эм, ну, есть как бы место <chuckles> для работы. Но оно, видишь, у меня как бы такой небольшой микс между учебным местом, рабочим местом и, в целом, э, местом, где я провожу свое свободное время. То есть это, по сути, рабочий стол мой и мой компьютер, да. И, честно говоря, я вот не очень довольна вот этим моим местом. Я постаралась его, знаешь, как-то облагородить. Я себе купила, знаешь, такой большой прям коврик специальный компьютерный, вот этот, да, но он у меня на весь стол получается, чтобы не было постоянно вот этого, что мышка с коврика слетает, что там клавиатура неровно стоит. Вот. Я решила за озаботиться, скажем так, и на весь стол прямо это всё сделать. И, в общем, э, у меня тут есть, там, даже какие-то маленькие, там, как комфор комфортики, да, которые украшают мой стол и делают его более таким визуально приятным. Но я думаю, что если говорить прям "место для работы", домашнее именно, то я бы вообще по-другому, честно говоря, это всё организовала. Но вот пока что у меня нет такой возможности, и я как бы, знаешь, только на будущее могу спланировать, как бы я это сделала.
Ага. Так. Мгм. Так. Ага. <laughs> Так. Мгм. Так, ну, расскажи, то есть вот какие у тебя там, например, а, идеи, заметки? Может быть, там шаги ты себе уже расписала, что вот, не знаю, завтра куплю себе какой-нибудь стол, например, там другой или ещё что-нибудь.
Не, у меня 1 самая заметка- это то, что мне надо переехать. <chuckles> Я бы да, я бы хотела переехать в хорошую такую двухкомнатную квартиру. То есть, у нас двухкомнатная- это 2 комнаты плюс зал. То есть, она двухкомнатной считается, вот. То есть, прям такую большую квартиру, где у меня будет отдельно, во, ви ви видишь, зона для расслабления, то есть, зал, где у меня будет отдельная комната для, э, личного, там, например, сон, там, переодевания всякие, да, ну, в целом отдых. И, естественно, я бы хотела себе сделать, вот, а, как раз таки отдельную комнату для, вот, в качестве кабинета, э, где у меня будет, э, как раз таки работа, а, вот, и, возможно, учеба, но даже при этом я бы, скорее всего, разделила всё равно зоны внутри этой комнаты, э, чтобы, знаешь, как-то эмоционально, э, абстрагироваться, например, от работы, потому что, если, мне кажется, за одним и тем же рабочим столом делать всё подряд, то ты как-то эмоционально не вовлекаешься в процесс, и нет вот этого ощущения, что ты, действительно, например, работу делаешь или, действительно, учебу де ну, учишься, в общем, вот что-то такое.
<laughs> Мгм. Так. Мгм. Мгм. Так. Мгм. Мгм, даже сливается как-то всё в одно, так, да, получается, если ты не меняешь пространство.
Да да да да, эмоционально всё сливается, и вот, да, мне н кажется, нужно разделять прям максимально в этом плане.
Мгм. Ну, окей, предположим, ты переехала, а, разделила. Я, конечно, плохо представляю себе, какого масштаба это должно быть место такое, да, если там всё так делить, но тем не менее всё бывает. А, дальше, какие такие практические, возможно, вещи, там, или мелочи могут помочь тебе всё-таки сделать это место удобным? Там, не знаю, стул какой-нибудь купишь себе крутой или же там, э, что-то ещё, там, монитор какой-нибудь большой. Вот что?
Мгм. Вот, кстати, ты как-раз-таки сказала, что не представляешь, как это можно сделать, а на самом деле это можно сделать очень легко. А, банально, если если комната будет, э, хотя бы, там, не знаю, 15, э, там, 20 метров, то, а, туда можно спокойно поместить, там, какой-нибудь, знаешь, э, ну, для удобства просто диванчик, а из рабочих столов сделать рабочий стол, так называемый, а, м, Господи, я забыла, как он прям профессионально называется, ну, в общем, он зеркальный. В общем, он у него есть рабочее место с одной стороны и с другой стороны. То есть, по сути, ты можешь поставить, да, себе 2 рабочих места, условно, и они они находятся не друг напротив друга, <clears throat> они находятся, а, как бы, <grunts> как-то немножко в шахматном порядке. То есть о одно рабочее, э, место там находится немножко слева, а 2- противоположная сторона и немножко справа. Вот. И таким образом я могу, например, поставить в одной зоне компьютер, да, ш чем ш чем я пользуюсь часто как-раз-таки для, а, учебы. А с другой стороны поставить, ну, либо 2 компьютер, более какой-нибудь простой, да, потому что для работы мне особо мощные не нужны, либо ноутбук банально. Ну вот. И то есть это будет всё равно так или иначе разделение, и там, в том числе, можно разделить даже как-то украша украшарь о, Господи, как это, украшательством, в общем, по-разному заниматься. То есть, э, ну там
Поделись. Мгм. А А. Мгм. Мгм. Так. Мгм. Мгм, то есть декор какой-то оформить. Так?
Да, да да. То есть, э, в зависимости от декора тоже меняется же настроение, меняется, а, а, там, ну, в целом, восприятие рабочего места. То есть, ну, на самом деле можно классно обустроить, даже имея вот такое маленькое пространство.
Конечно. Мгм. Слушай, ну вот ты всё-таки из чего-то такого мелкого, типа там, а, стулья, розетки и так далее. Вообще, вот это на тебя влияет как-то, а, на твою продуктивность, на твоё желание работать? Или всё-таки это такие мелкие вещи, которые: "Ну, есть розетка и есть. Там, далеко оно от стола, но неважно, протяну, там, дотяну как-нибудь этот, э, а, ну, в общем, этот шнур. Что-нибудь придумаю".
Ну, вообще, это, конечно, важно, но я бы не сказала, что меня это как-то всегда сильно беспокоило. Но для меня это вот именно элемент удобства максимального. То есть, если оно будет, вот знаешь, как обычно, э, в таких столах, о которых я вот, к которые я описала, там, знаешь, вот есть, э, м, прямо на середине такие розетки, да, куда прям можно подключать всё, и они как-то отдельно потом подключаются, э, к одной основной розетке. То есть, это как, знаешь, переходник внутри стола, грубо говоря. Вот. И, э, вот так можно сделать, в принципе, это будет удобно, там, комфортно всем, там, им я имею в виду, и мне, там, и компьютерам, и ноутбуку. Вот. И, по итогу, в целом, это можно организовать, но как будто бы, э, я в том числе не вижу в этом какой-то большой проблемы: "Да, господи, возьми, протяни". Там всё равно, видишь, мне кажется, что для таких серьёзных вещей, как компьютер, нужен вот этот вот, эм, как его, м, блок не блок питания, как он называется, в общем, который с переключателем на самой розетке. Вот. Э, это важно да, это важно, потому что это более безопасный, в общем, как это, переходник такой, вот, э, где вот много розеток, и там есть переключатель специальный, то есть можно, а, как бы гар не то чтобы гарантировать, но это, в общем, безопасно, когда ты работаешь с большим, ну, компьютером, который потребляет много энергии, вот, и, собственно, я думаю, что нет ничё такого в том, что я, допустим, проведу вот такой вот переходник, э, от о основной розетки, просто под стол закину куда-нибудь и всё. Ну, но с точки зрения удобства, комфорта и эстетики, наверное, да, конечно, важно, чтобы это всё было в максимальной доступности и было именно вот, э, э, для реализации тоже комфортно. Ну, и стул, конечно, без этого тоже никак. 2 стула бы было у меня. <chuckles>
Мгм. Так. Мгм. Да. Переходник. Мгм. Так. <laughs> Мгм. Ага. Мгм. Мгм. <chuckles> Слушай, а вот на самом, например, рабочем столе, да. А что должно быть обязательно, чтобы тебе было удобно и вообще, то есть приятно работать? Там, лампа, может, какая-то, а, не знаю, м, какие-то, может, блокноты для записи.
У, на рабочем именно столе. Да, на рабочем столе я бы себе определенно, а, не то что бы блокнот, я, в общем, недавно узнала, что есть всякие разные, ам в общем, я недавно увидела одну новую технологию. В общем, специальная тетрадка. То ли тоже блокнот, то ли тетрадка, ну, в общем, она <chuckles> я даже не знаю, как это реализовывается, но суть в том, что ты пишешь на ней каким-то вот, а, маркером, который, знаешь, похож на тот, на котор на котором ты по доске такой пишешь. А, вот. И, значит, эта вся информация, она сразу же записывается тебе в заметки в телефон.
Да. Мгм. Так. <chuckles> Да, да, да. Вау! Это что-то новенькое.
Да. И то есть да. И это сохраняется прям в твои заметки в телефон, но при этом ты можешь, например, с этой тетрадки, да, или с этого блокнота стереть всё, как вот с этой доски, примерно тоже там каким-то м, какой-то губкой вот этой вот, и с телефона это не сотрется. То есть, ты, по сути, ну, это многоразовое использование, и ты можешь постоянно так вот дописывать, записывать. То есть это как одностраничный блокнот такой технологический. Вот.
Мгм. Так. Мгм. Ничего себе! Слушай, а куда вообще идут технологии? Я о таком даже никогда не слышала. Да, то есть что-то что-то новенькое.
Да, а я это недавно буквально увидела. Я подумала, что вот как раз таки для моего, вот, рабочего места, вот подобного рода технологии, которые можно использовать именно в работе, они, мне кажется, будут, а, очень актуальны и комфортны просто банально. И они еще, в том числе, атмосферу будут рабочую создавать. Вот, потому что я ж всё-таки работаю тоже с современными технологиями, вот, и мне важно, чтобы, наверно, меня, а а они тоже окружали, в том числе, чтобы как раз таки соз создавать такой вайб и настроение, и, знаешь, вовлеченность. Ну, то есть, всё равно влияет как-то на самоощущение же.
Мгм. А. Слушай, ты уже, видимо, наметила себе эту покупку.
<laughs> Ну, может быть, я не знаю, с смотря сколько стоит, на самом деле. Надо посмотреть, и, может, и куплю, и попробую, кто знает. Но в целом, да, там
Ну да, звучит, конечно
Всякие разные есть технологии. Я прям конкретно еще не знаю, что бы я хотела туда поставить, помимо просто хорошей техники, там, компьютер или ноутбук. Но в целом, э э, я бы вот в первую очередь озаботилась А, вспомнила, что я хочу себе поставить. Я бы себе еще поставила какого-нибудь, знаешь, а, вот это тоже связано с новыми технологиями, но вот есть такие маленькие, м, <grunts> как это, ай, ах, анимационные роботы с искусственным интеллектом, которые такие, знаешь, как маленькие как тамагочи, в общем, они похожи на тамагочи чем-то. Тоже такие миленькие, с, э, а такими глазками, то есть, у них есть, э, такой, как это, эм, монитор, экран маленький, и там они якобы, а, в анимешном стиле показывают свои эмоции, там там, улыбаются, грустят, вот такое что-то. В общем, это как такой робот-тамагочи немножко маленький, он ручной буквально, да, он помещается вот в дв в двух ладошках, то есть он прямо такой, знаешь, больше именно как, э, такой, ну, правда, роботик маленький. Я бы вот такое что-то себе еще поставила, чисто для атмосферы. <chuckles> Давно думаю об этом, на самом деле.
Мгм. Так. Мгм. Так. Друг. <chuckles> Интересно, слушай, да, вот я се прям возьму что-то на заметку, потому что не слышала ни о тетрадке, да, ни о вот, а, о таком роботе. Помню, в детстве были вот эти тамагочи, да, которые ты сама должна была кормить там, э, растить и так далее. А, там, они гудели, если вдруг ты забыл их покормить. Там, в общем, всё всё в таком духе. Но вот об этом я никогда не слышала.
Да, ты знаешь, что самое интересное, что вот эти вот ро маленькие роботики, они не очень дорого стоят, но как бы прилично по меркам вот человека, который, ну, как бы зарабатывает стандартную зарплату, но это не то ш не что-то, э, не дости такое не реализовано. Они стоят, в общем, так, э, намного дешевле стоят, чем, например, телефон купить. Вот, и поэтому, да, это не там не какие-то там тысячные тысячедолларовые покупки. Вот, по-моему, чё-то в районе 300 долларов, что ли, он стоит, вот как-то так 300-500, вот не помню. Но он прям вот, это прям мини такой маленький компаньончик, то есть он не разговаривает, но он дает тебе реакцию, взаимодействие, с ним можно там, не знаю, э, как-то, по-моему, там тоже искусственный интеллект встроенный, то есть можно какую-то информацию именно получать. В общем, я точно там, конечно, не изучала, но я точно знаю, что они давным-давно в продаже, они пользуются спросом, и они просто, знаешь, как милая такая технологичная декорация в некотором роде.
Мгм. Ага! Мгм. <chuckles> Ну да, на самом деле, а, всё-таки немножко так отдыхать во время рабочего процесса, да, или там отключиться, переключиться на что-то- это очень даже и неплохо. И знаешь, что еще хотела тебя спросить? А вот касаемо, например, света. Ам, ты предпочитаешь какое-то естественное? То есть у тебя, например, в твоем этом кабинете, а, должно быть, например, окно или окна, или всё-таки искусственный?
Я думаю, что больше естественный. Во-первых, потому что, м, мне от естественного света, в принципе, вот как-то, ну, я бодрее себя чувствую в целом. А, но как будто бы я бы вот хотела, именно вот, э, я ж тебе сказала, что я хочу там еще диванчик поставить для зоны отдыха, вот там бы я, конечно, как-то сделала бы так, чтобы туда меньше света попадало, чтобы, знаешь, так периодически, если заработаешься, пойти прям прилечь и подремать, например, там, 20-30 минут. Вот, а. А так я бы, конечно, хотела естественный свет, причем много света, потому что мне это важно. Мне важно чувствовать себя вот такой проснувшейся, активированной, скажем так, на работу. А на самом деле вот этот эффект мне, в основном, дает как раз-таки только вот дневной свет. Мне даже, ты знаешь, кофе очень редко помогает настолько хорошо, насколько мне помогает, э, просто дневной свет, да. Я себя очень плохо в пасмурную погоду могу чувствовать, то есть, ну, такого до такого доходит, поэтому определенно дневной свет.
Мгм. Так. Мгм. Так. Ага. Мгм. А, ничего себе. Мгм. Слушай, ну да, если у тебя прям это так сказывается на тебе настолько сильно, это всё-таки момент для такого грамотного обдумывания, да. Потому что, всё-таки, если это рабочее место, то ты должна быть продуктивная. Нужно всё продумать до мелочей. И вот знаешь, всё-таки иногда всё равно всё идет как-то или не всё даже, а много идет не так, как мы это планируем, да. И это может быть связано вовсе там и не со светом, и там, а, не знаю, не с диванчиком. То есть место поставить есть, или нет этого места. А вот, например, а, такой фактор как, напри а, как соседи, м, или же дети, иногда всё-таки невозможно контролировать на 100 %. То есть соседи начинают ругаться. Может, сосед там начинает петь или там еще что-то, громко музыку слушать. Вообще вот быстрые лайфхаки какие-то мне, может, посоветуешь? Которые могут реально в, ам, сработать, а, в организации, то есть рабочего места.
Мгм. Ну, а, если мы говорим про ситуацию, когда это никак не решить, да, то, наверное, могут спасти только наушники, честно говоря. Вот. Но я вот как раз таки щас на самом деле в раздумьях, э, в будущем, когда я захочу приобрести именно свое жилье, где бы я хотела в итоге-то жить, если останусь жить вот в стране, в которой я живу. А, в квартире или приобрести свой дом, потому что здесь это примерно одинаково. Единственное, что дом- это, скорее всего, будет немножко за городом. Вот. Э, и, собственно, я это к чему? К тому, что с чем я готова мириться? С тем, что мне придется до города ездить постоянно, но при этом у меня будет своя собственность, свой своя земля и не будет соседей? Либо, э, ух я буду жить в центре города, но при этом у меня будут соседи потенциально, которые будут мне мешать жить. Так вот, в этой ситуации я бы, наверное, выбрала все-таки 1 вариант с домом. То есть, мне мой личный, э, рутинный комфорт намного важнее, чем какой-то пер м, э, разовый комфорт, например, съездить куда-то в город, потому что, скорее всего, я буду работать из дома в основном.
Так. Ага. Мгм. Так. Мгм. Мгм. <chuckles> Да, кстати, в этом случае это, конечно, идеальный вариант. И спасибо тебе за то, что ты поделилась вообще своими интересами, как тебе всё нравится организовывать. И было очень интересно.
Да, не за что, классно поболтали. Пока-пока.